إمم بس بتعتمد بقى على مصادر أكل من برّا وبتخ تطبُخ الأكل بطريقة معيّن طَب أهلك بيساعدوا في تحضير الأكل في مساعدتك في وقتك في الحاجات دي؟ بتف ت آه، ده بيزوّد الضغط أكتر عليك كده.
مش ها تمام. لأ خالص. <chuckles> أصل أنا أنا بس ب باز بازوّد وجبة واحدة بعد الGym دي بقى دي بتاعتي أنا، لكن الباقي لأ، أكل من البيت، آه بالضبط.
آه، دي أنت اللي مجهزها، إمم حلو جدًا، حلو جدًا، آآ طَب أهلك مبسوطين بإن أنت بتنزل وبتروح الGym على طول وبتاع وكده، والّا شايفين إن أنت بقى بقى كده أنت فاشل وبتهرب من المذاكرة والكلام بتاع الأهالي ده؟
لأ خالص، لإن أنا أنا نزلت Gym وأنا في تالتة ثانوي كمان. <chuckles> لأ، والحمد لله يعني جِبت نتيجة كويسة، آه، ما هو أنا دي كانت تجربة، أنا في تالتة ثانوي كنت لأ، رُحت Gym و
إمم، يعني أهلك مشجعينك على الموضوع. آه، آه، آه هُم شا شافوا إن أنت بتعرف توازن، فهُم شايفين إن أنت خلاص بما إنّك بتعرف توازن لأ، ده كده حاجة مُفيدة جدًا.
والحمد لله يعني. آه بالضبط، ما فيش منها ضَرر.
حلو جدًا الدعم بتاع العيلة ده، إمم، طَب أنت لو في واحد عايز يبدأ آآ أو واحد صاحبك أنت حاسس إن هو آآ حياته مضغوطة مثلًا أو كده، بتنصح بقى زمايلك بإن هُم ينزلوا معاك، أو بتحاول تشجع ناس ما بتنزلش تتمرن إن هُم يتمرنوا، هل بتعمل حاجة زي كده؟
أهم حاجة. تمام. هو آه في صحابي كتير، يعني في ال في ال مثلًا صحاب الثانوية وكده، باقول لهم ف تعالَ ج جرّب الGym تعالَ معايا مرّة، في كده في الجيمات دلوقتي في إنّك تجيب واحد صاحبك ليوم تمرينة واحدة، دي موجودة في معظم الجيمات فساعات باجيب واحد صاحبي، أقول لُه جرّب يا عَم أُقعُد معايا شوية، يشوف بس التمارين والناس وكده. آمم معظمهم لأ.
إمم. آه، إمم، حلو، آه. وبيكملوا بعد كده؟ آه، طَب إيه اللي بيمنعهم إن هُم يكملوا؟
<chuckles>

هأقول لك أنا، آآ من وأنا تقريبًا في الثانوي، وأنا عندي 16 سنة في الحدود دي، كنت باروح الgym اللي هو باروح مع أصحابي علشان بس كنّا بنضيّع وقت في الصيف، لحد بقى أمّا إيه يعني الموضوع بقى قَلَب إن أنا حبّيت الgym كنت أصلًا باتمرّن غلط، باتمرّن معاهم مش هدف التمرين اللي هو جسم وكده لأ هدف التمرين إن هو مع بعض، بنجرّب وخلاص.
إمم. آه. إمم حلو.
لحد أمّا الواحد فهِم الgym فهِم بقى التمارين وفي أنظمة وفي مواضيع كتير.
ده خَد منّك وقت قد إيه مع عشان تبدأ تغيّر العادات دي جوه الgym وإن أنت تبدأ تعرف تعمل إيه وما تعملش إيه، خَد مِنّك وقت قد إيه عقبال ما تعدّي من المرحلة دي؟
هاقول لك. هو تقريبًا أول أول 3 شهور كنت اللي هو باجرّب، كنت حتى مش في gym واحد لأ كن كل شهر فيهم في gym غير التاني <chuckles> لحد أمّا استقرينا على gym مش عارف كنّا بن بنجرّب كُلّنا، كُلّنا لسه جداد في الgym.
إمم. ماشي ده ليه؟ <chuckles> آه. ما بتبقاش مبسوط في الgym يعني، فبتشوف gym تاني يعني؟
آه بالضبط.
إمم.
لحد ما عرفت إن هو في النهاية الفرق مش كبير، يعني طول ما في أجهزة وفي أماكن تتمرن فيها كويسة خلاص حتى لو مثلًا جهاز قديم.
حلو. المشكلة فيكم أنتم مش في الgym. <chuckles>
تقريبًا كانت كده. <chuckles>
آه. <chuckles>
ع دلوقتي أنا الgym اللي أنا فيه دلوقتي يمكن يعني gym يعني بسيط خالص، غير اللي أنا رُحتهم في الأول زمان.
إمم.
وعملت نتيجة أحسن مِنُّه أحسن من ال من الجيمّات القديمة، لأن هي مش بالgym مش بالأجهزة الكتير. الواحد فهِم دي بعدين. هي بالأسلوب اللعب نفسه يعني طريقة اللعب أنت بتتمرّن إزاي بتلعب صح والّا غلط، دي أكتر حاجة تفرق.
أُمال بقت بإيه بقى معاك؟ إمم. آه. طَب وأنت صلحت الطرق الغلط اللي بتتمرن بيها إزاي؟